Có một chút gì đó để chào bạn.
OK, xin chào bạn. Ờ, rất vui được gặp bạn. Ngày hôm nay, ơ, ngày hôm nay của bạn thế nào nhỉ?
Ngày hôm nay của mình, ờ, khá là tốt đấy. Mình làm được khá là nhiều nhiều việc nên mình thấy rất là rất là năng suất, còn ngày hôm nay của bạn thế nào ha?
Ờ, ừm. Ờ. Ừm, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng làm được rất nhiều việc à? <chuckles>
Ừm, nay mình làm cái việc cá nhân. <chuckles>
Thế thì À, OK. Thì hôm nay của mình thì cũng là ngày nghỉ thôi, thì mình cũng chả có làm gì nhiều. Mình cũng, a, ngủ đến trưa, dậy ăn cơm, xong rồi lại đi ngủ tiếp. <chuckles>
Ừm. <chuckles>
Đó là, kiểu, ờ, ngày Quốc tế Lao động nên là thôi thì mình không lao động. <chuckles>
Ừ. Đúng rồi. <chuckles> Lại tranh thủ nghỉ ngơi. Thế hôm nay mình sẽ nói về hông biết bạn đã bao giờ, ờ, bao giờ xảy ra mâu thuẫn trong bốt kỳ mối quan hệ nào chưa?
Ờ. Ờm. Đ Ờ, thì chắc chắn là đã một trong cái mối quan hệ tình cảm ấy, thì việc xảy ra mâu thuẫn là việc đương nhiên. Thì trước đây đối với mình thì mình nghĩ là cái việc mà mâu thuẫn thì nói tung là m trong mối quan hệ thì ai cũng chả muốn, à, một cái, ơ, mối quan hệ nó vui vẻ, gặp nhau thì cũng vui vẻ, đúng không? Thế nhưng mà cái việc mà mâu thuẫn đấy đối với mình thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là nó, ơ, gọi là, hai người có thể nói chuyện với nhau mà để tăng cái sự hiểu nhau hơn, thì mình nghĩ là nó cũng OK, là một cái mặt, ờ, t phần nào đấy t nó, gọi là, tích cực, tích cực hơn và s đưa cái mối quan hệ đó đi xa hơn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm.
Thế còn bạn thì sao?
Đúng rồi. Mình mình cũng đồng ý với bạn. Thì như những gì bạn nói thì tình cảm trong tình cảm thì lúc chắc chắn là sẽ phải có mâu thuẫn rồi, không phải lúc nào mình cũng có thể hòa hợp với người kia được ấy. Thì khi mà bắt đầu nhận ra có mâu thuẫn trong mối quan hệ ấy, thì mình nghĩ là trước hết là nên ơ, cả hai nên bắt đầu nói chuyện với nhau ấy. Vì đúng rồi, trong một mối quan hệ, kiểu, thì mình nghĩ là giao tiếp là cái điều quan trọng ấy, vì nếu nếu không giao tiếp ấy, thì thì một người sẽ không thể biết được người kia đang nghĩ gì ấy, và như thế thì càng về lâu về dài thì c mối quan hệ nó sẽ không nâu bền được ấy. Thì mình nghĩ là
Đúng rồi, đúng rồi. À, nói chuyện. Đúng, chính xác. Ừm. Thế nhưng mà ch cho mình hỏi là cho, ơ, nếu đúng nà phải giao tiếp, đúng không? Nhưng mà khi mà mình cãi nhau ấy, thì coi như là chả ai nghe ai mà mình chỉ muốn nói thôi. Thế theo thì bạn thì những cái lúc đấy thì bạn xử lý như thế nào?
À, khi mà lúc mà tất nhiên là cãi nhau thì đúng là không ai muốn nghe ai thật, nhưng mà cái chính là mình phải bình bình tĩnh. Ví dụ mà người kia muốn n muốn nói nhiều hơn thì, OK, mình có thể để cho người kia nói nói hơn một tí, nhưng mà nhưng mà mình lại mình cứ càng, kiểu, cố chen vào hoặc là mình cứ càng cố
<chuckles> À. Đúng không? Nó Đúng rồi, đúng rồi.

Thế mà, ừm đang cãi nhau như thế thì <tsk> bạn có h thực hiện ờ, bạn có suy nghĩ lại những cái quan điểm của mình không? Và thực sự là lắng nghe người còn lại?
À, thì thật ra cái đấy mình nghĩ là, ừm, nó cũng bản thân cũng phải học theo thời gian ấy, bởi vì mình biết là <chuckles> khi khi mà cãi nhau ấy thì ai cũng muốn đặt cái tôi của mình lên lên đầu tiên, và sẽ không không bao giờ để để tâm đến người khác nghĩ gì, và chỉ muốn, kiểu, giải giải quyết cái vấn đề của mình thôi ấy. Nhưng mà, đấy, mình mình cũng đã học được qua thời gian, là, kiểu, nếu mà nếu mà thật sự ấy muốn muốn một mối quan hệ mà, ờ, ví dụ có người nói, có người nghe, hoặc là trong một cuộc tranh cãi ấy mà muốn muốn người ta hiểu mà người ta lắng nghe mình, rồi người ta hiểu được cảm xúc của mình ấy, thì trước hết là mình phải phải nghe người ta trước ấy. Chứ mình phải đúng rồi, mình phải tạm hạ cái tôi của mình xuống ấy, chứ nếu mà cả hai cái cái tôi của cả hai quá lớn ấy, thì mình nghĩ là như thế thì không nên yêu, thì không nên yêu nhau còn hơn, đi tự yêu chính mình. Nh Những người những người có cái tôi lớn như thế ấy, thì đấy cũng là đúng rồi, một cái bài học cho mình thôi. Thì trước trước tiên thì à, lúc lúc đầu thì mình cũng mình mình tự nhận thấy mình là một người cái tôi của mình cũng khá là lớn ấy, đúng rồi, và mình nghĩ là mình, à, mình đúng, mình luôn đúng ấy. Nhưng thật ra thực tế nó là không phải như thế, ờ, không phải lúc nào là mình cũng là cho mình cái đặc quyền là mình đúng, và người người khác phải nghe mình được ấy, nên cái đấy là tự học hỏi thôi. Thì, à, theo bạn điều quan trọng nhất khi tranh luận hay giải quyết vấn đề với người yêu là gì, hứm?
Ôi, học á? <chuckles> Đúng rồi đấy. Đúng, chính xác. Đúng, chính xác. Ờ. Hợp lý. Ờ, đúng, chính xác đấy. <laughs> Ừm. Nó gọi là ích kỷ, đúng không? Ờm, cũng có lớn đấy, <chuckles> lớn, đúng không? Chính xác. Ờ, thì như mình vừa nói lúc nãy, thì cái điều quan trọng nhất khi tranh luận hay là giải quyết vấn đề, mình phải để đầu tiên là mình phải xem xem là cái mục tiêu của mình khi mà giải quyết cái tranh luận đấy là gì. Ờ, thứ nhất là nếu mà nó có thể là gây nó là vấn đề quá lớn, mà mình ờ, thực sự mình nó ảnh hưởng đến mối quan hệ, thì chắc chắn mình phải nói chuyện, ờ, để có thể, ờ, hai người có thể hiểu hiểu nhau hơn này, để có thể, ờ, gọi là, ừm, có tăng gia tăng tình cảm, có nó hơi ngược một tí nhưng mà đấy là ý của mình. Nhưng mà nếu mà những cái vấn đề mà nó, kiểu như là, nó bị nhỏ nhặt ấy, thì mình với tư cách là một người con trai và một người đàn ông, thì mình xem là mình có thể bỏ qua những cái vấn đề đấy, gọi là, ưm, ờ, chấp nhận là mình hạ cái tôi của mình xuống để mình có thể là giữ được cái tình cảm của mình, nếu mà đấy những cái vấn đề, gọi là, nhỏ nhặt.

Thì mình nghĩ là nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ấy, thì mình cứ trước tiên mình cũng phải lắng nghe người kia đã, rồi khi nào người kia xong thì mình mình bắt đầu nói những cái quan điểm của mình, để người ta lắng nghe mình ấy. Thì khi mà, kiểu, hà cả hai biết lắng nghe và cùng, kiểu, thấu hiểu được ấy, thì mình nghĩ là cái mâu thuẫn thì người ta sẽ biết được cái tìm được cái cách giải quyết mâu thuẫn ấy. Thì mình nghĩ đấy là cái điều, ờm, khá là hiệu quả khi mà bạn gặp mâu thuẫn, thì thì còn bạn còn bạn thì sao? H
Ờ, chính xác, chính xác đấy. À, l lắng nghe. Chính xác đấy. <chuckles> Thì, à, đối với mình thì, ờ, t chắc chắn là khi mà mình cãi nhau ấy, thì đối với mình là khi mà thực sự là cả hai người to tiếng với nhau, thì đấy là cái lúc mà trái tim của hai người nó đang tách xa nhau, đang xa rời xa nhau rồi. Thì chỉ khi mà mình bắt đầu, à, gọi là, điềm tĩnh lại này, mình bình tĩnh lại, mình bắt đầu nói chuyện một cách, à, có lý, thực ra thì cũng trong tình yêu thì cũng không có gì, gọi là, có lý hay không có lý cả, nhưng mà ít ra ấy thì là phải lắng nghe trên cái tinh thần, gọi là, à, cầu tiến và tinh thần đóng góp thì mình mới có thể giải quyết được cái vấn đề mà c hai người đang gặp phải.
Đúng rồi.
Ờ, th nhưng mà mình có một cái thắc mắc là thực sự là nếu mà bạn ghét nhau thì thì bạn đã có một cái quan điểm riêng này, bạn đã có một cái cái tôi riêng mà bạn đang rất là muốn chứng minh cái cái tôi đấy cho người đối diện

Đúng rồi, đúng rồi. Mình mình hoàn toàn đồng ý với bạn đấy, bởi vì có những cái vấn đề nó không thực chất là nó không cần đến phải cãi nhau ấy, m kiểu, và chẳng qua là ví dụ cả hai đang, ơ, ấm ức trong lòng điều gì đó mà không nói chưa nói ra, hoặc là xong rồi có một chuyện khác xảy xảy ra đúng rồi. Thì nó lại càng, kiểu, làm, à, chuyện bé xé ra to, lại càm là càng làm cái căng thẳng nó lớn hơn ấy, thì cả hai sẽ dẫn đến, kiểu, tranh cãi. Nhưng mà mình nghĩ là có những cái chuyện mà nó nó vụn vặt ấy, thì nên thì nên, kiểu, ờ, nên tha thứ, nên bỏ qua ấy, vì, ờ đúng rồi. Mình phải tất nhiên là như bạn nói là đúng, là phải hạ cái tôi của mình xuống, và không nhất thiết phải lúc nào cũng tranh tranh cãi, không phải làm lúc nào cũng là một giải quyết ấy. Thì mình nếu mà ví dụ mình biết nên nhiều lúc mình biết, kiểu, bỏ qua cho nhau thì nó sẽ giảm được những cái sự tranh cãi không cần thiết, đấy là đối với mình, mình nghĩ như vậy ha.
Đúng rồi. <laughs> Yes, xong rồi gây nhau, đúng không? Đúng rồi. Đó à. <laughs> Chính xác. Đúng, chính xác. Ờ. Đúng. Thì câu câu chuyện là, ừm, dù sao thì cả hai mình nghĩ là việc hạ cái tôi xuống là cũng phải, ờ, từ cả hai phía. Nhưng mà trong cái cuộc sống mà, thì, ờ, những cái nhiều khi là mình cũng chả muốn cãi nhau đâu, nhưng mà, kiểu, mình khó chịu về vấn đề gì đấy hay là như nào đấy, thì mình cũng rất là dễ bị ảnh hưởng và mình bị nổi nóng. Và thực sự là cái đấy là cũng là một cái kỹ năng để mà mình phải trui rèn và phải luyện tập.
Rồi. Đúng. Đúng, đúng rồi, mình mình đồng ý.
Ờ, bạn có nghĩ thế không?
Đúng, mình đồng ý, bởi vì đúng là không có, không ai là, kiểu, là Phật, là Bụt được mà không bao giờ cảm thấy ừ, không bao giờ cảm thấy khó chịu hay là gì đấy khi mà nói chuyện với người yêu, hay là cứ nói chuyện về câu chuyện vô lý. Nhưng đúng là cái đấy là phải mình phải học theo thời gian ấy, bởi vì nhiều khi ấy, mình cứ muốn biến biến cố muốn cố thắng trong một cuộc tranh luận ấy, nhưng thực ra đấy là mình đang thua trong cuộc tình. Xin lỗi nói hơi nghe hơi nghe hơi sến nghe hơi sến, nhưng mà thật ra nó là đúng. <laughs>
Chính xác đấy. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ôi trời! <chuckles> Không, không, cái đấy mình hiểu, mình thỉnh thoảng <laughs> thỉnh thoảng mình cũng hay dùng cái câu đấy. Bạn có thể thắng trong một c c cuộc chiến này, nhưng mà bạn lại, à à, bạn có thể thắng trong một cái trận đấu này, nhưng mà bạn lại có thể thua trong cả một cuộc chiến ấy. Mình phải có một cái nhìn toàn cảnh lên một tí.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Ờ, thế thì đấy là những cái việc mà mà hai b hai người đang gây tranh cãi này, thế nhưng mà có những cái trường hợp là thực sự là gây hiểu lầm, những có những cái việc gây hiểu lầm. Thì bạn có đề xuất được cái cách nào để mà mình có thể phòng phòng tránh cái việc hiểu lầm không?

Ừm, ờ, mình có cái quyển, ờ, gì nhỉ, ờ, "Suy nghĩ như đàn đàn ông, cư xử như đàn bà" không biết bạn đã cái quyển đấy chư nhưng mà ừ, đấy, mình cũng hiểu được khá là nhiều điều. Thì bạn có nghĩ việc tha thứ và bỏ qua lỗi lầm trong tình cảm là cần thiết không? Và tại sao?
À. <laughs> Mình ch Cái cái cái đấy là chắc chắn rồi. Thì việc ừm, thì người yêu mình vẫn hay nói là "Em muốn anh, à, thực ra là phải, a, bao dung, bao dung hơn." rồi "em, a, em biết là anh biết là em rất là nóng tính" kiểu, kiểu vậy, và cần một sự bao dung. Thì cái việc, ờ, tha thứ và bỏ qua lỗi lầm trong tình cảm thì chắc chắn là cần thiết. Như mình lúc nói lúc nãy thì là những cái việc nhỏ nhặt, ờ, coi coi như là mình không chấp đi, thì mình không ý kiến gì cả. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái lỗ lỗi lầm mà, gọi là, tiên quyết không thể bỏ qua.
Ừm Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi.
Thì cái đấy là quan điểm cá nhân của mình.
Ờ.
Ờ, th theo bạn thì bạn có ví dụ bạn trai bạn mắc lỗi thì bạn có bỏ qua không? Hay như nào không?
À, thì, ờ, thì như bạn nói thì đúng là có những cái những cái lỗi lầm mà nó không không đáng ấy thì khi mà mình nghĩ là khi mà mình và, ờ, có thể bạn trai của mình nói chuyện rồi ấy, thì thì có thể hiểu nhau hơn thì mình sẽ mình nghĩ giờ sẽ cả hai có thể cùng tìm đến một cái hướng giải quyết ấy. Và cái việc mà tranh cãi thì nó nó thực sự là nó không cần thiết. Thì nếu mà thì thật sự nếu mà nó không cần thiết ấy, thì khi mà bọn mình giải quyết vấn đề rồi thì tất nhiên là bọn mình sẽ bỏ qua và đòi để lại để lại cái chuyện đấy sau lưng ấy, chứ không phải lại lôi ra một ngày nào đấy để để nói lại. Thì thì đúng là mình thấy là việc tha thứ là là cần thiết ấy. Bởi vì trong trong chuyện tình cảm ấy, ờ, bởi khi mà bạn yêu một ai đấy, à, bạn thật sự là muốn, ơ, muốn tin tưởng ai đấy thì mình nghĩ là, ờ, mình nghĩ là tha thứ ấy là cái việc rất là quan trọng. Bởi vì, ờ, nếu mà nếu mà không tha thứ thì thì bạn cứ giữ trong lòng ấy thì nó cũng sẽ để lại chẳng giải quyết được. Đúng rồi, đè nén, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nên, ơ, mình nghĩ cái đấy là rất quan trọng. Nhưng mà hôm nay mình cũng cảm ơn bạn vì mình cũng học được s khá là nhiều điều <chuckles> những gì bạn nói ấy, nên
Ờ. Ừm, rất tuyệt vời đấy. Ừm, tuyệt vời đấy. <chuckles> Ừm, tuyệt vời đấy. Tin tưởng. À. <chuckles> Nó nó sẽ, kiểu, bị đèn đè nén lại và sau đấy thì nó bùng nổ, đúng không? <laughs> Ờ, không kh không không không có gì đâu. Thì dù sao thì, ờ, cũng cảm ơn bạn thì với bạn đã cho mình một cái nhiều cái góc nhìn, gọi là, nó về phía, gọi là, con gái, phụ nữ nghĩ như nào thì, à, rất là cảm ơn bạn cuộc nói chuyện trong hôm nay. Ừm, chào tạm biệt bạn.
Ờ, cảm ơn biệt.